C'est, heu
Ah ouais.
Mmh. Donc c'est comme Mmh, et toi, heu?
D'accord ouais. Bah je peux compr que c'est compliqué, ouais, mmh mh. Et heu, bah moi, heu, c'est vrai que des fois, heu, tu as du mal à rester motivé quand tu sens que, heu, tu sais c'est plus dur et que, heu, t'arrives pas à à retenir, tu vois? Par exemple, tu as des choses, heu, tu as du mal à retenir et heu, tu tu as l'impression que tu avances pas, tu vois? Et donc après, heu, c'est tu sais, je je laisse tomber, heu, un moment et après je reviens plus tard, tu vois?
Ouais. Ouais, exactement.